طبيعي، طبيعي، ده بيبقى ي بُصّي أ في حالتي أنا الشخصية، في حاجتين يعني، في شخصيّتين مأثّرين عليّا فعلًا في موضوع ال ال الجَدّ، إن أنا لمّا بابقى جَدّ بابقى جَدّ، بابقى جَدّ زيادة عن اللزوم، الوالد، بابقى جَدّ جدًا مش ب مش باسيب فرصة لأي حاجة تخلّيني أفصِل عن الجَدّ. إس إستحالة حتى مثلًا لو حد وأنا بطبيعتي مثلًا آآ، بني آدم ف فُكاهي ومرِح برَّه الجِديّة، بس لو حد تدخّل بحاجة ممكن أبُصّ له بصّة كده يعني م ما ي يحس بالإحتراق <laughs> الداخلي بعدها، فيعني آه، ما ينفَعش آه، ما ينفَعش أنت تفصِلني وبنتكلّم في حاجة جَدّ وبنتكلّم في حاجة مج مُهمة أو في في إجتماع متطلِّب التركيز جدًا، جدًا وأنت تدخُل في حاجة ج آه، فدي بُصّي ه أنا باقول لكِ باحكي لكِ عليها على أساس هي نُقطة سلبية مش إيجابية آآ دي مخلّية إن الإجتماع كلّه على بعضه أو الحدث اللي إحنا م متطلَّب فيه الجَدّ والكلام ده كلّه آآ، بيبقى آآ، آآ، بيبقى ن ناشف، جامد. جامد، لو أنا عملت كده فعلًا أو باستعمل الطريقة دي، بيبقى ال ال الإجتماع نفْسه متجمِّد، ما فيهوش أي نوع من أنواع الأريحية، لأ وبس هي دي، باحاول أعالج الموضوع.
آه. مين بقى الشخصيّتين؟ إمم. هزْل في وسط الجِدية، إمم. إمم. <giggles> آآ ينهار على طول. <laughs> وأنت تهزّر في النُّص يعني. آه. إمم. أيوه. ما ياخدش هيبته. إمم. أنت مبسوط بالطبع ده؟
مبسوط بالطبع دوّة؟ آآ، آه، مبسوط بالطبع ده جدًا ومش عارف أغيّره، عشان يمكن مش عايز أغيّره، عشان فعلًا بيلزِم عَوْد ال آه، عَوْد الteam اللي معايا، الفصْل بين الجَدّ والهزار، أنت وأنت بداخِل آه، داخِل غُرفة الإجتماعات أنت سايب كلّ حاجة برَّه.
إمم. حلو، حلو، تع مش عايزة أغيِّر. جميل. <clears throat> والهزار. إمم. أيوه، ده حقيقي، نقطة مهمة جدًا. إمم.
هو حتى اسمه إجتماع مُغلق، عارفة زمان المديرين لما كان أمّا بيحصل، في غُرفة إجتماعات زمان حتى كانوا بيجيبوا، إنه بيبقى في لمبة حمراء ب في في نوع من أنواع الحذَر.
آه، كانوا بيعملوها علشان إيه؟
آآ ال الإجتماع جوَّه، في إجتماع ممنوع، آه، ممنوع الإزعاج، ممنوع كذا، ممنوع، ممنوع حاجات كتير، فهي دِيّة أنا باعتبر غُرفة الإجتماعات ليها آآ، يعني مش هاقول قُدسيّة، بس ليها إلتزام معيّن.
إمم. حذَر، ما حدّش آه. إمم. إمم. إمم.